Mhm.
Heeh, heeh. Iya, gimana Mbak?
Nggak, bi dibilang maksudnya kan coklat biasanya bikin happy, dibilang bikin senang, gitu kan biasanya. Aku nggak tahu ya, kalau aku sih nggak begitu suka coklat. Jadi kalau dikasih coklat juga maksudnya, yang ngabisin orang rumah bukan aku, gitu. Jadi nggak ada e efek ngebes bikin aku senang gitu ya, enggak juga, wa wa kadang enggak, gitu kan. Kasih aku mending kasih aku rujak, gitu loh, kasih aku bakso, sambel, nah udah, senang aku.
Mhm. Iya. Iya. <chuckles> Heeh. <chuckles> Iya. <chuckles> Iya iya iya. Oh, iya. Itu suka banget sih, Mbak, sebenarnya. Tapi kan, mungkin agak gimana kalau misalnya kita langsung nyodori, "Nih mangkok bakso nih, mak bakso semangkok." Gitu kan? Atau mungkin tukang baksonya dipanggil, gitu kan. <laughs> Iya, ya ya ya.
Mhm. "Eh, nih, bakso nih." <laughs> Nggak ngena, heeh heeh. Heeh. Iya, nggak, kayaknya biasa kalau orang lagi stres juga nggak ada niat makan deh pertamanya ep yang yang kalau aku, sendiri, ni nyiapin kuping aja.
Benar. Mmm. Oke, gimana tuh?
Nyiapin telinga. Jadi aku akan tanya, "Mau cerita nggak?" Gitu, "Aku siap dengerin." Gitu, kayak gitu. Nggak u nggak usah sebenarnya orang kayak begitu, kita nggak, eee, kalau lagi stres aku sendiri juga nggak perlu pendapat sebenarnya sih.
Mhm. Iya. Mhm.
Hanya lebih kayak, ya, dengerin, kuping. Aku perlu ya aku perlu kuping, gitu loh. Maksudnya dengerin dong gitu, aku punya keluhan. Entar paling ya kayak sedikit simpati gitu kan, "Oh, iya iya. Kayak gitu-" gitu. Jadi nggak apa sih, karena kalau lagi kalau lagi apa lagi lagi stres, terus dibilangin, "Ya sabar ya." Ini kayak nggak kena gitu kan?
Mhm. Iya. Agak susah ya? Mmm, benar. Mhm. Iya. Mhm. Mmm. Aduh, emang kurang sabar apa, gitu kan? Mhm. Benar benar benar.
Nggak masuk gitu, nasehatin. Mhm. Jadi bisa salah malah nggak senang orangnya gitu jadinya. Jadi kalau aku sih biasa ya, "Coba deh, kamu cerita nggak?" Gitu. Entar ya baru aku bilang, "Oh, ya, eee, nanti lain kali juga, kalau apa ya, ngobrol sama aku nggak apa-apa lah," gitu loh, "aku ada di sini." Kayak gitu.
Iya. Mhm. Iya. Mhm. <chuckles> Ya ya ya ya. Aduh emang, apa ya, Mbak, ya, eee, mengelola stres itu, bisa jadi hal yang positif dan juga menjerumuskan. Jadi, tergantung nih, kayak tadi misal aku stres terus makan, ternyata yang dimakan bukan ha bukan hal-hal yang baik gitu kan, bukan makanan yang bernutrisi jatuhnya malah double stres, gitu kan. Pencernaannya stres, jantungnya juga stres, badannya stres, pikirannya pun juga ikut stres. Gitu kan ya, Mbak? Mhm. Iya, ya ya ya.
Mhm. Mhm. Iya. Ya. Iya. Iya, benar benar. Jadi ini mintanya mendingan kan ketahuan yang double, yang lain, ini bukannya stresnya yang double, gitu kan? Mmm.
Nah. Heeh, gitu, waduh.
Kan biasa juga jalan nggak Mbak, misalkan jalan-jalan, di luar, sebentar gitu? Nyegerin iya.
Oh, bisa banget dong, ke mall. Itu tapi tergantung isi rekening sih Mbak, kalau jalan-jalan ya. <chuckles>
<chuckles> Jadi pusing, ya? Nge nge be belanja gitu kan. Ya ya ya ya. Bia emang itu obat yang paling ini sih, paling paling mam apa, paling, eee, mantap gitu ya. Mujarab gitu heeh, kalau, eee, bisa belanja gitu, langsung dia, pusingnya, stresnya hilang gitu kan? Tapi aku juga udah lama meninggalkan itu juga, Mbak. Mmm?
Heeh. Iya. Heeh. Aduh. Mujarab ya? Benar. Heeh. Mhm? Benar. <chuckles> Iya, lagi. Iya, aduh tapi makasih banget loh Mbak, obrolannya hari ini. Seru bang
Ya, terima kasih, jangan stres-stres jadinya, ya.